أنا شايف إن دي حاجة حلوة جدًا يعني كخطوة آآ، آآ، خطوة حلوة جدًا أولانية بحيث إن أنت آآ، بتكسب ال ال اللي أنت شغال معاهم، يعني لو في آآ، دايمًا كده تلاقي في موظفين يقوم قايل لك إيه <tsk> ده في واحد جديد جاي علينا، ده شكله هييجي يقرِفنا، ده شكله هييجي مثلًا يضايقنا الشخص ده شكله مش عارفين نظامُه إيه، فأنت الدَخلة الأولانية آه، الدَخلة الأولانية بحتِّة إن أنت داخل أنا آآ، أنا باتودّد أهو وبادئ بخير والدنيا حلوة، وبحيث إن أنت تكسر الرهبة برضه بينهم لأن أنت برضه أنت أنت فوقيهم، يعني أنت الشخص اللي هتبقى ماسِكهُم، فهم عندهم حتِّة آه، المدير، فحتِّة المدير دي عند ال الكل ما بتبقاش حلوة، ممكن عند واحد مثلًا آآ، يبقى عندُه ارتباك أو يتأثّر شوية بال بالمدير يقول لك ده هييجي يشِدّ علينا أنا ويبدأ يأثّر ده على شغلُه. فأنت دَخلتك ال ال الحركة اللي أنت بتعملها دي، دي هتفيدهم جدًا وهتفيدك أنت في الأول طبعًا.
وارد طبعًا، آه. هابقى مديرهم المفروض، آه. آه، فاهمك. ده اللي أنا فكّرت فيه، آه.
لأن ده هيساعدك أنت اللي أنت ما بتتعاملش أنت كده على موظفين تحت إيدك، أنت بتتعامل مع إخوة، إخوة وأخوات آآ، شغالين معاك في الشركة في المكان في ال في الوضع اللي أنت فيه، يبدأوا الود والتودّد آه، بحيث إن أنتم تنهضوا بالمكان وده هيأثّر على الكل، يعني الخير لمّا بييجي الخير بييجي على الكل، أنت فاهمني؟ آآ، و وممكن برضه بعد كده، يعني ممكن أقترح عليك برضه حتة إن أنت، آآ، بعد كده، بعد الحركة دي ممكن أنت بقى إيه تشوف المشاكل بتاعتهم، لو واحد مثلًا عنده مشكلة في ال ال ال الشغل أو مش قادر أو إمكانياته ضعيفة، ممكن تقوّيه تقعد معاه لوحدُه تزوّد له course من عندك أو أنت تبدأ ت تشرح له تشرح له الدنيا ماشية إزاي.
بالضبط، يعني في نوع من أنواع الودّ شوية، آه. آه، بالضبط. آه، فهمتك آه، آه. آه، فهمت، يعني أ أ أ أ أبقى تركيزي معاهم الأول قبل التقييم، يبقى للمساعدة، اللي هو أ أسأل عن مشاكلهم وأساعدهم، آه، دي حلوة برضه دي.
آه. تكون مُعِين، مُعِين ليه. مضبوط، تكون مُعِين ليه.